वैसे ना, आजकल, जैसे मोबाइल पेमेंट्स तो आजकल ऑनलाइन वगैरह ही होती हैं, तो आप मोबाइल पेमेंट्स आम तौर की अपनी ज़िंदगी में ना किब कब और कैसे-कैसे यूज़ करते हो? क्या आप इसको मतलब हमेशा यूज़ करते हो क्या ज़्यादातर?
हुँ। हाँ, देखिए, मैं अगर बनाऊँ, तो शुरुआत में तो मैं बिल्कुल ऐसी नहीं थी। जब ये शुरू हुआ था ना नया-नया, यूपीआई और ये सारी चीज़ें, तो मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था इन चीज़ों पे। मुझे तो वो एक वो कैश को फ़ील करने की अलग ही एक मज़ा आता था कि किसी को आप पर्स से निकाल के पैसे दे रहे हो। पर पता है फिर है ना? पर अब धीरे-धीरे फिर अब लगा कि यार, हर कोई आ गया है अब तो इस पर। तो फिर जब मैंने देखा, तो अब मुझे लगता है, अब तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ज़िंदगी बहुत सेट हो गई है क्योंकि ना आपको खुले पैसे की कोई दिक्कत है, ना कुछ है। तो अब तो मुझे कहीं पर भी, अगर मैं बाज़ार से कुछ सामान लेने जा रही हूँ, तो मेरे हाथ में पर्स नहीं भी होता है, तो मुझे कोई चिंता नहीं होती क्योंकि मोबाइल तो है ही ना। उससे पे हो जाएगा। अब अगर मुझे फ़ोन रिचार्ज कराना है, तो मुझे किसी दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे पेमेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है, मेरी ज़िंदगी मेरी क्या, हम सबकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, इस चीज़ से। तो इसलिए मुझे मोबाइल पेमेंट्स के बिना अब मुझे समझ नहीं आता, इसके जब ये नहीं थे, तो मैं कैसे सर्वाइव करती थी, कैसे अपना गुज़ारा चलाती थी?,
हाँ। जी, जी। हाँ, जो नकद होते हैं। हुँ, हुँ। जी। हुँ। ये तो है। जी, बिल्कुल। तो मतलब ये जो मोबाइल पेमेंट्स आपने बात कर रहे हो, आप इसे कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ना, वो सिर्फ़ शॉपिंग वगैरह जो ऑनलाइन करते हैं या फिर अगर कभी उन्होंने रीचार्ज कराना हो ना, तभी वो उसका यूज़ करते हैं, वरना अपनी आम ज़िंदगी में तो वो फिर भी जो नकद कैश होता है, उसी का जो है, ज़्यादा उपयोग करते हैं। आप इसको कैसे यूज़ करते हो?
हुँ, हुँ। देखिए, मेरा तो अब ये हर जगह इस्तेमाल होता है। जैसे अगर जैसे मैंने आपको बताया, दुकानों में ऑनलाइन तो होता ही है। ऑनलाइन मुझे अगर कुछ भी शॉपिंग करनी है, खरीदारी करनी है, तो मैं ऑनलाइन पेमेंट्स करती हुँ। इसके अलावा कई बार क्या होता है ना, जैसे अगर मैंने कोई पॉलिसी ले रखी है, सोचिए, तो उस पॉलिसी का पेमेंट करना है या मेडिकल इंश्योरेंस का पेमेंट करना है। तो अब मेरा चेक काटना तो बिल्कुल ही बंद हो गया है क्योंकि सारी चीज़ें वो मोबाइल के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू हो जाती हैं। तो मुझे लगता है, मोबाइल अगर मेरे हाथ में है तो और हाँ, मेरे अकाउंट में पैसे भी ज़रूरी हैं। अगर ये दोनों चीज़ें हैं, तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, दुनिया में, तो ऐसा। जी।
जी। हुँ। सही बात। हुँ, मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि काफ़ी आसानी-सी हो जाती है। लेकिन फिर ये भी है ना, जैसे, आपको कभी ऐसा लगता है कि कभी मान लीजिए, आप कहीं पेमेंट कर रहे हों, कोई ट्रांज़ैक्शन, वो फ़ेल हो जाए और पैसा तो आपके जो खाता है, उससे जो है, पैसा निकल चुका है, कट चुका है। कभी डर रहता है, इस बात का कि यार, वो जो वापस रीफ़ंड मिलेगा या नहीं मिलेगा या कितना समय लगेगा, क्या पता इमरजेंसी हो?
हुँ। हुँ। <tsk> ये तो आपने ना मुझे बहुत ही एक <tsk> ए, अ, ऐसी वाली बात, जो कि मतलब दर्द वाली बात आपने मुझे याद दिला दी। मेरे साथ वाक़ई ऐसे हुआ था और उसके बाद ना, मैं सही बताऊँ, तो मैंने कसम खा ली थी कि अब तो मैंने ऑनलाइन शुरू ही नहीं करनी बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। उसमें क्या हुआ था कि अ, ये उन दिनों नए-नए ये फ़्रॉड्स शुरू हुए थे, जो ये स्कैम कॉल नहीं आती हैं आपको फ़ोन पर? तो वो मेरे साथ हुआ कि किसी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि एक कोई एक शॉपिंग साईट थी, जहाँ से मैं काफ़ी टाइम से कोई मोबाइल सर्च कर रही होंगी। तो उन्होंने या अब मुझे लगता है कि शायद वहाँ से मेरी हिस्ट्री जानी होगी और उन्होंने मुझे कहा कि, "भई, आपका तो इनाम निकला है, आपको ये फ़ोन मिल रहा है, पर इसके लिए आपको जीएसटी पे करना होगा और मैं ना किसी मीटिंग में बैठी थी उन दिनों, घ अ अ, ह घर से ही काम चल रहा था। तो मैं किसी मीटिंग में थी। तो मुझे लगा चलो यार, फ़ोन तो मिल रहा है, ठीक है। जीएसटी के कुछ उन्होंने मुझे बोला, 6-7 हज़ार रुपए देने है और मुझे मिल रहा है iPhone। तो शायद वो मेरी, उन्होंने ना, जिसे कहते हैं, नस पकड़ ली थी कि हाँ, शायद ये अ, iPhone ढूँढ रही है। उसके चलते मैंने उन्हें नाओ 9 या साढ़े 9 हज़ार का पेमेंट किया और पेमेंट क्या किया, उसके बाद तो उफ़! तब तक और उसके बाद भी ना, वो मेरे पीछे पड़े रहे कि, "नहीं मैम, अभी इसमें ये पेमेंट आया नहीं है, एक बार और करो। फिर मुझे लगा, कुछ गड़बड़ है और तब तक मैंने गूगल में खोलकर देखा, तो पता चला कि ये तो स्कैम बहुत चल रहा है कि भई, आपका ये सामान निकला है, आप ओटीपी दो। ऐसे बहुत सारे केसेस आए। फिर मैं मैंने इसकी कम्प्लेंट भी की, बट कुछ उसका हासिल तो हुआ नहीं मुझे। लेकिन हाँ, कुछ दिन तक मैं सदमे में ज़रूर रही थी। भई, <tsk> अपनी कमाई का पैसे ऐसे चले जाए, तो दुख तो होता ही है ना। तो उसके बाद से मैंने थोड़ा-सा सोचा यार कि सोच समझ के करूँगी। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से रिप्लेस ही कर दो आप कैश को। तो ये था।
अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। अच्छा। हुँ। हाँ। ओह! अच्छा। अच्छा। हुँ। अच्छा। बिल्कुल, ये तो है। हुँ। तो मतलब अच्छा, तो जैसे आपने ना, वो आपका, जैसे जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो उसके बाद से कभी ऐसा हुआ आपको कि जैसे इतना नुकसान होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है, उसके बाद से काफ़ी सतर्क रहता है ना, कुछ नई-नई सावधानियाँ बरतता है। आपको कभी लगा कि उसके बाद से कि ऐसी ये सावधानियाँ अब से मैं बरतूँगी और कभी भी इतना लापरवाह जो है, नहीं बनूँगी, जागरूक रहूँगी कहीं न कहीं।?
हुँ, हुँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल और आप मानेंगे नहीं, मतलब मैं खुद तो सचेत हुई ही, उसके बाद अगले दिन मैं जहाँ काम करती हूँ, मैंने अपने ऑर्गेनाइज़ेशन में हर किसी को जो जिससे भी मेरी दोस्ती थी, मैंने सबको बोला। मैंने कहा भई, एक तो अननोन नंबर्स उठाना बंद कर दो और ऑनलाइन पेमेंट बहुत ध्यान से करो। क्योंकि ठीक है, पहले हमें धक्के खाने पड़ते थे, दुकानों में जाके हमें पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन हमारा पैसा सेफ़ था। अब हमारा पैसा जाते भी टाइम नहीं लगेगा। मतलब ठीक है, अगर आपके आप पेमेंट फटाफट कर पा रहे हो, ये अलग सुकून है। लेकिन अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो पहले के ज़माने में कहाँ ये फ्रॉड्स हुआ करते थे। तो वो चीज़ मैंने अपने अलावा, मतलब मैं तो बहुत सतर्क हो ही गई उसके बाद से, पर मैंने बहुतों को ये बोला, और होता है ना, जब आपके किसी उम, अ, जान-पहचान वाले के साथ ये हुआ हो, तो बाकी लोग भी इससे सीख ज़रूर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सभी दोस्त लोग उसके बाद से सचेत हो गए कि नहीं भाई, कोई फ़ालतू का पेमेंट नहीं करना है, ऐसा।
हुँ। हुँ। हुँ। सही बात। हाँ, जल्दी जागरूक होते हैं। हाँ। अच्छा, तो अच्छा आपको लगता है ना, ये भी कि मतलब जैसे जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो इस तरफ़ उनका जो रुख होता है ना, झुकाव थोड़ा कम होता है, जो आजकल मोबाइल पेमेंट्स वगैरह आ गई हैं। तो क्या कारण हो सकता है? इसका क्या यही कारण है कि आजकल ये जो इनसे संबंधित इतने सुरक्षा के जो कहते हैं ना, सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या यही रि कारण होगा क्या, जो बुज़ुर्ग वगैरह हैं, घर के बड़े लोग हैं, वो इन पे इतना ध्यान नहीं देते? आपको क्या लगता है?
हुँ। अ, देखिए, मुझे ऐसा लगता है, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। एक बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि भई अ, वो लोग भी तो वो त हमसे ज़्यादा तो वो अवेयर हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है। हम शायद उतना अखबार नहीं पढ़ते, जितना वो लोग पढ़ते हैं। तो एक तो वो जो आसपास की खबरें हैं, उनको सुनकर वो बहुत ज़्यादा सचेत हो गए हैं या घबरा भी गए हैं, इनसिक्योर भी हो गए हैं। पर दूसरी बात मुझे ऐसा लगती है कि देखिए, मोबाइल में टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने जितना स्पीड से अपनाया है, हम लोगों ने इसको शुरू से देखा और हम इसको अपनाते गए, उन लोगों के लिए ये इतना आसान नहीं है। इसलिए ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, तो खबरों पर खबरें पढ़ेंगे, तो बूढ़-बुज़ुर्गों को ही वो लोग, जो भी स्कैमर्स होते हैं, वो इनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, मुझे लगता है, जिससे इन लोगों का डर ज़्यादा बैठ गया है और इसीलिए ये अम, हमारी इस बात को बहुत ज़्यादा तूल भी नहीं देते। हमसे हमेशा मेरे तो माता-पिता हमेशा मुझे समझाते हैं कि, "भई, तुम पैसे पर्स से निकाला करो, मोबाइल से मत निकालो।" ऊपर से मेरे साथ तो हो भी गया है, तो मुझे तो लेक्चर ज़िंदगी भर सुनना है। <chuckles>
हाँ। हाँ, मैंने भी हुँ। <chuckles> जी, जी, बिल्कुल। अच्छा और कभी आपको ये भी लगता है कि जैसे ये तो आपने बताया कि जैसे मोबाइल पेमेंट्स में कितना एक तरह से हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया, कितना आसानी से हम, है ना? कहीं भी जाते हैं, तो बस मोबाइल चाहिए हाथ में और पेमेंट कर दो झट से। कभी आपको ऐसा लगता है कि इस वजह से आपकी जो खर्च करने की क्षमता है, वो कहीं न कहीं ज़्यादा हो रही है कि जैसे बजट कम है, लेकिन उसके बावजूद भी मोबाइल पेमेंट्स आसान बना देते हैं, तो चाहे हाथ में नकद है भी नहीं, फिर भी आप जो है, बस खर्च कर देते हो, कभी आपको लगता है ऐसा?
जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। सही। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल बहुत ही सही बात कही है और इसमें मुझे लगता है, हमें ना एक तरीके का, जिसे कहते हैं ना एक एडिक्शन सा हो जाता है कि जैसे अगर मैंने कोई एक ड्रेस सेलेक्ट की है और मुझे चुनी है कोई एक ड्रेस और मुझे लगता है कि अब ये मैं अगले महीने लूँगी। उसके बाद, भई, मैं जहाँ जो साईट पे जाती हूँ, मुझे वो ड्रेस पॉप अप होके दिख जाती है और मुझे फिर याद आ जाता है कि यार, मुझे खरीदना है। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि महीने के अंत तक मेरे पास सेविंग्स तो छोड़ो, सैलरी के पैसे बचने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि वो जो खामखा की जो शॉपिंग या खरीदारी हम लोग करते हैं ना, मुझे लगता है, ये तो बहुत ही बेकार चीज़ है। मतलब अ, कई बार मैं सोचती भी हूँ कि वो ऐप अपने मोबाइल से हटा ही दूँ, जिन वो ऐप में जाके मैं ज़्यादातर खरीदारी करती हूँ, पर फिर वो ही है, क्या कहा जाए? दिल हमारे बस में होता नहीं है ना कई बार। तो ऐसा भुगतना पड़ता है।
अ, जी। हुँ। ओह! अच्छा। हुँ। हाँ। तो ऐसी जब कभी स्थिति आती है कि आपको लगता है ना कि बिल्कुल ही सेविंग्स नहीं हो रही है और खर्चा हाथ से एकदम बाहर ही निकल रहा है, तो आप ऐसे में कोई कोई ऐसा खास सावधानियाँ कभी खास कदम आप उठाते हो, ताकि ऐसी कभी स्थिति जो है, उससे बचा जा सके?
हाँ। हाँ, आप वैसे हँसेंगे पर पता है मैं इसमें क्या करती हूँ? मैं देखिए मेरा सैलरी अकाउंट तो एक ही है। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे दिख जाता है कि उसमें बैलेंस इतना बचा है, मैं ना उसका स्क्रीनशॉट लगाकर स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल का स्क्रीन सेवर बना लेती हूँ, जो मुझे बार-बार याद दिलाए कि भाई बस करो, थम जाओ अब और अब और नहीं। तो मैं होता क्या है, अगर मैं किसी भी चीज़ के लिए मैंने अपना मोबाइल खोला और ये काम करता है आप भी ज़रूर आज़माना इसको। अगर मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मोबाइल खोला तो मुझे सबसे पहले तो दिख जाता है कि भाई उड़ो मत ज़्यादा, इतने ही पैसे बचे। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा-सा अपने हाथ को कंट्रोल करना पड़ता है और ठीक है। अब बच्चे तो हम हैं नहीं तो समझ जाते हैं इस बात को। तो इससे इस तरह से मैं अपने आप को थोड़ा-सा बस में कर लेती हूँ। कि हाँ, बस अब और नहीं। अब अगले महीने करेंगे बाकी सारी शॉपिंग। तो ऐसे कुछ।
हुँ। हुँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। बिल्कुल। <chuckles> जी, जी। हुँ। हुँ। ये तो वाक़ई आपने काफ़ी दिलचस्प तरीका बताया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आपको इससे फ़ायदा तो हो ही जाता है ना। क्योंकि वही जब बार-बार फ़ोन खोलेंगे और आपको दिखेगा कि आपका सही में जो बैलेंस है इतना कम है तो अ, कहीं न कहीं वो अपने आप अंदर से एक फ़ीलिंग आ जाती है ना कि अब थोड़ा-सा रुकना है, हाथ में थोड़ा लगाम देना है।
हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यही चीज़ है जिससे मैं अपने आप को रोक पाती हूँ। अदरवाइज़ कोई और तरीका मिलता नहीं है इसके अलावा। तो ऐसा।
अच्छा। तो फ़िर अगर ऐसे आपको कभी मौका मिले कि आप जैसे ये जो मोबाइल पेमेंट्स है, बैंक है या फिर जो उनकी पॉलिसीज़ होती है, इसमें कोई ऐसा सुधार आप करना चाहो, तो जो आम यूज़र के लिए बड़े फ़ायदेमंद हो? तो कोई है ऐसे स आपका कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी आदत जो आप इसमें अपनाना चाहे? कोई सुधार जो आप करना चाहे?
जी। हाँ, मुझे ना सिर्फ़ एक चीज़ लगती है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मुझे लगता है, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग हमारी कितनी भी तेज़ी से हो, लेकिन कुछ एक लिमिट होनी चाहिए। लेट्स सेय, 1000 या 2000 मुझे नहीं पता हर किसी की अलग लिमिट होगी। जिसमें हम एक अ, कुछ ऐसी सेटिंग कर सकें कि अगर मुझे 5000 से ऊपर सोचिए किसी को पेमेंट करना है, तो वो 2 घंटे के बाद ही रिलीज़ होगा। 2 घंटे से पहले मेरा बैंक नहीं देगा। तो मुझे लगता है, थोड़ा-सा हमें एक बफर मिल जाएगा कि भई ठी ठीक है, थोड़ा-सा हमारे पास समय है। अगर मैंने गलत भी डिसिज़न ले लिया, मैं किसी की बातों पे आ गई, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, तो शायद मेरे पास 2 घंटे हैं। तब तक बैंक भी अगर मुझे पता चल गया टाइम पर, मैं बैंक को कह सकती हूँ वो मेरा उस पैसे को रोक सकते हैं। तो ये मुझे कई बार आता है, मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में आता है मुझे नहीं पता ये संभव है कि नहीं है। पर आपने पूछा तो मुझे यही चीज़ याद आई।
हाँ। हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। जी। हुँ। तो जो ये मोबाइल पेमेंट्स है ना उसमें क्या कोई ऐसी चीज़ भी आपको जो मतलब बड़ी बुरी लगती हो, जो आप कहते हो कि यार ये तो होनी ही नहीं चाहिए इसमें। ऐसी भी कोई चीज़ है? इसका ऐसा कोई पहलू?
हुँ। हाँ, जब कई बार एक आता है ना आपका वो मोबाइल पेमेंट्स में जिसमें कि आप सिर्फ़ 1 4 नंबर का कोड डालो और आपका पैसा चला जाता है। तो मुझे लगता है सिर्फ़ 4 नंबर का कोड किसी का पता करना शायद बहुत मुश्किल नहीं होगा श एक आधा और चैनल्स होते तो शायद बेहतर रहता। पर ये सिर्फ़ मेरी सोच है, मुझे नहीं पता इसमें कितना सब सही है। पर हाँ, मुझे लगता है बहुत आसानी से पैसा नहीं जाना चाहिए। 1 2 स्टेप्स तो होनी चाहिए।
अच्छा। हुँ। अच्छा। हुँ, ये तो है। ठीक है, काफ़ी ना अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपके जो किस्से थे ना आपने बताया ख़ासकर कि वो जो आपके साथ फ्रॉड हुआ था, वो जान के ना काफ़ी कुछ जागरूकता भी मिली है। तो उम्मीद है आपसे ना फ़िर से बात होगी।
जी। जी। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी।